Có, thì, à, thực ra thì tại vì mình đứng ở fanzone, xong rồi mình nhưng mà mình lại không không phải là đứng ở bạn tưởng tượng, ưm, nó mình ở bên cạnh sân khấu, ở cạnh bên phải ấy, nên là thành ra là mình cũng, ưm, chỉ nhìn hầu hết, à, những cái cảnh mình nhìn thấy là cảnh góc nghiêng của thần tượng thôi, chứ mình không thể nhìn được chính diện ấy. Mà thần thường thì idol mà giao lưu với khán giả thì idol sẽ đi ra đỉnh sân khấu để để để họ giao lưu với đ đả cả những khán giả ở xa ấy, nên thành ra là hầu hết là mình chỉ nhìn thấy cái cái cái cái lưng với cả cái, a, cái góc nghiêng thôi. Nhưng mà có một cái khoảnh khắc là khi mà, kiểu, ờ, ca sĩ, ơ, ờ, đi đến chỗ sân khấu gần chỗ mình ấy, ưm, cái góc bên phải ấy, thì lúc đấy bắt đầu mình mới được nhìn tận mắt, nhìn nhìn, kiểu, nhìn rõ mồn một luôn, là gương mặc như thế nào, xong rồi là, ừm, giọng nói, xong rồi thậm chí mình còn ngửi thấy cả mùi thơm nữa bạn ạ. Trời ơi! Mùi nước hoa, mùi nước hoa cao cấp bạn ạ. Ôi giời ơi, nó đã lắm bạn! Thế xong rồi là lại còn nghe được giọng nói, xong rồi cảm giác người ta chỉ cách mình cứ đúng 1 mét thôi ấy. Thế xong rồi mình cứ tay, ừm, tay mình cứ chồm lên, mình với vầy này: "A, chị ơi, chị ơi!" này này đấy, thế xong rồi idol cũng giơ tay ra, kiểu kiểu kiểu kiểu, vẫy vẫy vẫy vẫy vẫy, kiểu, tượng tượng tượng trưng trưng tượng tượng trưng thôi tất nhiên là không, 1 mét mà.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ôi, trời ơi! <chuckles> Ừm! Ừm. Ừm. <laughs> Thế có chạm được hông bạn? Có có chạm được nhau hông? À, xa quá á hả? À, xa quá, ừm, ừm.
Sân khấu nó cũng cao, sân khấu ló nó làm á phải đến, a, 1 mét hay mét rưỡi cơ, tức là không thể trèo lên được đâu, không trèo lên được, đấy, lên là bảo vệ sĩ đứng đấy chắn nữa cơ, nên là không làm ăn gì được, chỉ có đứng, ơ, gọi là, gọi gió nhau thôi, đấy.
Ừm, ừm, thế hả? Ờ, ờ. Thế thế mà trước khi mà bạn đến đó thì bạn có nghĩ ý là bạn có thường mình thấy bạn rất là thích chị đó và bạn có ao ước là bạn sẽ được, à, cầm nắm chị, hoặc là tặng cho chị một cái gì bạn có chuẩn bị quà tặng hay thư tay gì hông?
Ừm. Có chứ!

Chào bạn. Kể bạn có thể kể về lần đầu bạn gặp thần tượng của bạn được hông?
Yeah. Ô kê, à, lần đầu luôn ấy hả? Lần đầu thì nó lại ở một cái, a, cái vai à, mình đang ờ, ở một cái vị trí nó rất là, gọi là, lớn bạn ạ. Tức là h đợt đấy là mình, à, lần đ lần đầu tiên trong đời mình đi concert thực tế. Ừm, ừm, ở sân Mỹ Đình ấy bạn. Ừm, nên là ở Hà Nội, đấy đấy là liveshow của, à, của idol mình luôn. Ừm, thì mình là hâm ừm, mình thì là hâm mộ ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, cái đó ở đâu á bạn? À, sân Mỹ Đình hả? Ừm. À, à. À, thế hả? Vậy bạn biết cái thông tin bạn biết cái thông tin, ơ, của cái liveshow đó như thế nào?
Ờ, thì đầu đuôi đầu cua tai nheo nó là như thế này. Tức là mình thì hâm mộ, ờ, Mỹ Tâm, à, nhưng mà mình chưa bao giờ gặp idol của mình bao giờ cả, và đấy là cái ước mơ của mình từ cái ngày mình còn học lớp 4 cơ. Thì cho đến khi mà mình học đại học, thì vô tình mình biết được là có một cái show lại còn free nữa, mà lại liveshow rất là lớn. Ừm, thế là mình
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À. Ồ! Miễn phí vé luôn á hả bạn?
Miễn phí, ừ. Thế là mình đúng là sinh viên nghèo á, thì gặp đúng cái đấy thì thì như chết đuối gặp nước còn gì, à gặp phao còn gì. Thế là bắt đầu là mình mới đặt đặt đặt đặt vé, ơ, gọi là, tìm mọi cách làm sao mà đặt được vé á, gọi là, chiến đấu quyết liệt luôn. Thế xong sau đấy là mình quyết tâm mình đi gặp thần tượng của mình ngoài đời thật lần đầu tiên trong đời, và rất là may mắn là nó lại ở một cái liveshow rất là lớn, chứ bình thường nếu mà, kiểu, người ta mà đi, ờm, show ấy thì cũng chỉ được những cái show, ơ, nhỏ nhỏ trong, a, trong trong nhà hát thôi ấy bạn. Đây là một cái liveshow sân vận động, nó rất là hoành tráng, mà lại lần đầu tiên trong đời lại còn miễn phí. Đấy.
Ồ, ồ! <laughs> À! <chuckles> Ừm. À! Ờ. Ô kê, vậy hả? Ừm. Ừm, vậy luôn hả?